Ah, alguma coisa crocante?
É, isso, uma uma noz, uma castanha, né. E aí, ah, você vai acrescentando mais nutrientes, né.
Uma castanha. Aham. Fica bem bem nutritiva. E você já colocou, né, a a proteína, já botou a
Sim. Você po é, pode pôr uma pode pôr também pode pôr uma carne, dependendo, mas se você pôr queijo, talvez melhor fazer separado. Eu não sei, eu acho que pensando aqui.
a romã. Aham.
Mas olha, uma boa salada é com rúcula, romã, queijo feta
Hã. Rúcula. Uhum. Queijo feta.
e e aí um bom molho. Gosto de fazer os molhos também.
Ah, você faz os molhos, em vez de comprar pronto?
Gosto é, eu prefiro, porque aqui eles usam muitos açúcar nos molhos. Tudo tem açúcar, né. É. E eu tenho diabetes, então, assim, não posso, né.
Ah, olha! Interessante, hein, diferente. Mas não é tão saudável. Uhum.
Então então, os meus molhos eu ponho, assim, por exemplo, a mostarda, eu posso pôr um pouquinho de mel, que aí não me faz tão mal, mas o açúcar em si, acaba me fazendo um pouquinho mal. Né.
Uhum. O açúcar refinado, né. Mas aí você faz molho de iogurte? Molho
Ó ai, molho de iogurte é uma delícia, porque aí fica mais cremosinho, né.
Uhum.
Com hortelã você pode pôr.
E aí bastante
Aí você faz a mostarda com mel, o outro de iogurte
Mostarda com mel, pode ser, porque todo mundo gosta, né, eu como sempre só um pouquinho mesmo, mas eu acho eu sempre faço para os outros, que é o sucesso. É.
Aham. Combina é uma combinação que deu certo. Né, mostarda com mel.
O e e o bom
Tem molho de iogurte, um vinagrete. É comum aí fazer o vinagrete?
Iogur E balsâmico é bo mas eu gosto, porque o vinagrete ele tem muita cebola, às vezes, as pessoas não gostam de cebola, ih.
Ah, é. É cebola, tomate, pimentão, azeite e vinagre.
É. E e pimenta. Uma pimentinha.
Ah, ok.
Né. Outra coisa que ah, que eu gosto bastante de fazer são as quiches.
Ah, sim, as quiches.
É, eu acho que f é uma coisa prática, funciona, e não leva muito tempo. Uhum. É.
Sim. Agrada todo mundo. Os recheios bons também, diferentes.
Sim. E aí você pode fazer a salada com a quiche, você tem uma boa refeição e
Ah, sim.
Né.
Pode fazer a quiche é, a vegana também, né, tem algumas pessoas que gostam.
Sim. Sim, com brócolis, né, eh, só brócolis e
É. Aí tem palmito?